Ну, в общем, вы меня успокоили, да, что вот всё-таки, м м, есть огромная польза и что, э, действительно наверно, этот процесс ещё не завершился. Правильно? Ещё потребуется там 10-2.
М. Мгм. Мгм. Нет, я, ну, доверие же, оно же не только как бы То что коммерческое доверие- самое простое на самом деле. То есть вы там в продвинутые страны приезжаете, вам с легкостью отгружают товар с там с оплатой позже, потому что доверие другое. В этом смысле там и Россия прошла, там, ну, или там пост-Россия, и там по постсоветские страны другие, даже СНГ и так далее. Ну вот. А доверие в между людьми в м, ну, тоже характерно: когда ты чем ниже доверие, тем выше забор.
А. Ну, сы Да-да-да, да, не самый.
Вот, э, есть такое.
<chuckles> Да да, именно так.
М, пока идёт культурный обмен, разные люди и так далее, то есть доверие всегда будет, ну, по по под угрозой, поэтому у вас всегда будет доверенный круг людей.
Это точно. Да.
Ну вот, ну опять же, с развитием технологии, там, идентификации, подтверждения, также по поводу коммерческой части, ну, в смысле финансовой, м, с ней будет гораздо проще. Мы уже сейчас можем, в принципе, там ходить по улице, там, без какого-то актива, который можно было у нас просто украсть.
Проще, конечно. А, ну, т кстати, да. Как бы сегодня что там ко мне подходят какой-нибудь бездомный на улице, просит мелочи, я говорю: "Перезвони, у меня у меня даже уже кредитки нету". У меня всё в телефоне.
Мгм. Мгм. Да, мгм. Да. Вот, вот, вот уже физического нет, вот и о том же. Хорошо, что у него есть этот считыватель, каф <chuckles> посттерминалка для бездомных с бесплатным тарифом. Мгм. Да ф Ну, это где-то в каких-то мемасиках они обычно такие есть.
Ну, как бы <laughs> Это было бы забавно, да, ну, пока таких не видел, но, эм, скоро появится. Ну да, ну да.
Н-да, ну, концептуально это действительно так, то есть, э, уже интерес, э, к такой преступности исчезает, то есть вы можете спокойно гулять и так далее и так далее. Ну, м, будучи абь в безопасности. Ну вот, м.
Было бы прекрасно, да. Ну, появляется кибер киберпреступность. Типа те, кто может, все идут туда. И тут вот доверие, как бы, <chuckles> э, мы уже будем, м, спрашивать себя, д доверяем ли мы этой системе, которая была призвана, а, помочь нам с этим доверием.
Конечно конечно. Да. Мгм. Мгм. Может, поэтому как раз этот вопрос именно системный. Ну, опять же, если мы смотрим на доверие и крипто, всякие эти, не прють, в смысле, кибермошенничество, м, оно же как раз идёт очень интересным путём.
То есть Мгм.
Оно идёт туда, как раз, где у вас круг доверия, оно же туда вторгается, на вашу лояльность. И то есть вы вроде как, э, защитились от всех чужих людей, и только круг доверенных лиц, и да, и, соответственно, они-то действуют от имени ваших как раз доверенных лиц, то есть они тоже достаточно умны.
Да-да-да, доверяясь теперь этой системе. Да. Ну, с другой стороны, они проверяют эту систему. А для системы это, вот, очередной вызов, чтобы улучшить себя и не допустить больше такого, вот, например.
М. Мгм.